Nggak tau kenapa.
Ya ya, kebayang lagi, aku aku aku cukup bisa memahami sih kenapa di dapur ya itu karena, masih kec waktu masih kecil, Kakak, eee, pernah mengalami momen dimana. Oh, ya di dapur mungkin sambil, sambil masak atau sambil bantuin masak gitu terus bisa sambil, apa ya eee, cerita banyak heeh, cerita banyak bercanda-becandaan gitu malah, eee, akhirnya terciptalah kenapa dapur itu menjadi, tempat yang lebih intim gitu kan, Kak, daripada, di ruang tamu. Kalau di ruang tamu atau di ruang keluarga kan ya udah kita duduk memang kita duduk aja eksklusif untuk duduk dan ngobrol gitu, tapi kan, kalau di dapur kan lebih, leluasa ya konteksnya bisa sambil masak, bisa sambil bercandaan.
Mhm. Mhm. Sambil bercanda. Ya ya. Betul betul. Betul. Mhm. Iya. Iya bener bener. Kes kesannya ini loh Bro, kesannya kalo di ruang tamu tuh kayak formal banget, kaku banget gitu, bahkan ada dulu tuh sering banget aku ngeliat, kayak kerabat jauh gitu yang mau curhat dia lagi sedih apa segala macem. Terus mau cerita sama ibu aku atau cerita dengan kakak aku, mesti mereka ceritanya di dapur. Jadi deep deep talk-nya tuh mereka tuh di dapur, selalu kayak gitu. Makanya aku, wow.
Heeh, bener bener bener bener. Mungkin karena ini ya, mungkin karena lokasinya agak, terisolir jadi kayak, iya kan? Heeh, kan kayak enggak yang tempat yang setiap hari enggak tiap saat, kayak apa ya orang kan lewat-lewat di dapur itu kan kayaknya enggak gitu, di dapur kan orang konteksnya biasanya, ya untuk masak gitu kan tapi ya sekaligus sambil bisik-bisik bisalah. <laughs>
Gatau sih mungkin bisa jadi kali ya, mhm. Buat lalu lalang, mhm. Ya ya. Mhm. <laughs> Betul lagi, iya.
Iya iya, bener bener, ah, ini menarik banget sih obrolan siang ini. Aku jadi kangen deh main-main ke, pedesaan terus, eee, ke tempat yang banyak alamnya yang bisa nyium bau tanah basah gitu udah lama nih, Kak, karena tinggalnya di kota. <laughs>
Nah. Nah cobain Bro, cobain deh sekalian grounding di tanah-tanah gitu kan.
Iya i Siap siap. Wah, makasih banyak ya, Kak, buat obrolannya semoga kita bisa ketemu lagi ya di lain waktu.
Sama-sama, iya sampai jumpa Bro.